Ừm, bạn ơi, thật ra thì, à, mình thấy bây giờ á, ờ, mạng xã hội nó là một thứ không thể nào thiếu trong cuộc sống được, đúng hông bạn?
Ừm, đúng nha, thực ra mình thấy vầy, có nghĩa là các xã hội phát triển, thì, à, mạng xã hội cũng sẽ phát triển, và khi mà cái mạng xã hội phát triển thì rất nhiều người dùng từ trẻ nhỏ, người lớn, thậm chí người già, họ cũng xài mà.
Ờ. Ờ, đúng, đúng, đúng, đúng, hợp lý, tại ai cũng xài hết tại vì nó quá phổ biến rồi. Thế thì, ờ, bạn ơi, ờ, không biết là bạn á có có gặp những cái vấn đề khi mà thấy, ơ, người ta hay là bản thân bạn cần đăng cái gì đó trên mạng xã hội á, mà, kiểu, ơ, phải có những cái quy tắc để mà đăng sao cho nó hợp lý hông?
Ừm, đúng. Ố, ô, thật ra nhiều, mình nhớ hồi xưa nha, mình, ờ, muốn liên hệ chút xíu, cái hồi hồi xưa xưa của mình những cái năm mà mình nhớ rõ giai đoạn 2010 á, 2008, 2010, cái thời đó Facebook nó mới phát triển ở Việt Nam, internet mới phát triển á. Thì, ờ, mình cũng, a, xài Facebook giống bao người, bạn biết ha kết bạn tùm lum luôn, gặp ai cũng kết bạn hết. <laughs>
Ừm, ừm, sao? Ừm. Ờ há. <laughs> Hiểu, hiểu, nói chung là mới xài nên là muốn nhiều bạn bè trên đó, đúng hông? <laughs>
Ờ, đúng rồi, một một phần nữa tuổi trẻ hơi, ơ, bồng bột, thiếu suy nghĩ, đó. Xong cái, a mà nó buồn cười lắm, vui cũng đăng x một một cái s trạng thái nào đó, buồn cũng đăng trạng thái nào đó, ăn cơm cũng đăng đang ăn cơm, đi tắm là "Tôi đi tắm nghe," tôi cũng post lên mạng xã hội nữa. <laughs>
Ờ. Ồ, nhiều vậy luôn hả? Cái gì cũng đăng lên luôn?
Đúng rồi.
<laughs> Rồi rồi đăng đăng vậy rồi bạn, à, thấy làm sao? Kiểu sau thời gian coi lại hay là bạn cứ tiếp tục đăng gì trong một thời gian dài á?
Nhưng mà nó buồn cười á, là tức là khi mình càng lớn á, thì cái tần suất mình đăng càng ít lại. A, mình nhìn là, ờ
À. Hiểu, hiểu, nói chung là cũng, ờ, lớn lớn hơn, trưởng thành hơn xíu, đúng hông?
Đúng rồi, nhìn lại nha, thấy hồi xưa mình hơi dở hơi, sao đăng khơi khơi vậy? <laughs>
A. <chuckles> Ừm, hiểu, hiểu, nói chung là cũng nhận ra được là hồi trước là cũng hơi sai sai rồi đó. <chuckles>
Đó.
Thế thì á, không biết là sau khi mà bạn nhận ra được những cái vấn đề và cũng mấy cái cái hồi trước, ơ, đăng hơi quá nhiều như vậy á, thì, à, bạn có rút ra được cái gì hông?
Ừm, thì mình thấy như vầy, có nghĩa là cái cái những cái thông tin hay những cái cảm xúc, cảm nghĩ của mình á, như như với bản thân mình thôi nha, thì, à, mình sẽ không bây giờ sẽ không có quá là chia sẻ quá nhiều với người lạ, mình sẽ hông quá nhiều. Ờ, còn, ờ, ví dụ những người họ hướng ngoại hơn đi thì họ, ờ, có thể là họ chia sẻ gì cũng được, nhưng mà có thể là cái đối tượng á, cái đối tượng chia sẻ phải hạn chế lại.
Ừm. À. Hiểu, ừm. Ừ, ra là thế ha. Nếu như là bạn cũng, à, cảm nhận được là hồi xưa đăng hơi nhiều quá và cũng muốn, gọi là, h hạn chế lại những cái thứ mà bạn đang đăng, đúng không? Kiểu như vậy, không có như hồi trước nữa. Rồi, thế thì, à, ừm, tại sao bạn lại, ừm, quyết định như vậy? Kiểu như là, có cái gì nó nó làm ảnh hưởng tới cái quyết định của bạn hông? Có cái việc gì xảy ra hay gì hông?
Ờ, thì, ờ, cũng vài việc. Cái việc đầu tiên nha, là mình nhớ mình có, ơ, đi, ờ, đi cua bạn kia, đi tán tỉnh người ta. Xong cái xong cái, a, cô đó cổ soi Facebook mình, nói: "Ủa, sao anh, ờ, lớn mà anh, ờ, anh trẻ trâu quá vậy?" <laughs>
Ờ. À! <laughs> Bị soi Facebook hả? <laughs> Trời ơi, <laughs> thôi xong!
Đó, rõ rõ ràng là những cái, gọi là, trong quá khứ mình đâu có nghĩ đâu, đâu có nghĩ là sẽ l hệ lụy sau này đâu, nhưng mà lại bị hệ lụy, đúng không? Đó.
Trời ơi, công nhận, công nhận. Ờ. Rồi rồi rồi cuối cùng là sau khi bị soi rồi bị bị chê trẻ trâu, rồi có cua được cô gái đó hông? <laughs>
Thật ra thì, ờ, cũng hông, cho nên <laughs> đó là bài học lớn của mình.
<laughs> Ra là thế, bài học cực kỳ, cực kỳ lớn luôn, đúng hông?
Ờ. Ờ, còn một cái còn một một cái này nữa mình nhớ rõ.
Ờ, thế nào nữa?
Hàng xóm của mình á thì, ờ, có một cái tật là nhà cũng khá giả nha, giàu á.
Ờ.
Làm cái gì cũng đăng Facebook hết.
À, vậy luôn á hả?
Thì có một đợt đó là cổ đi du lịch, ờ, đi, ơ, hình như là Lạng Sơn á, đi cũng xa tận, a, m miền ngoài, chung là đi xa xa lắm, thì, ờ, đi về thì mất nghe đâu, ơ, mấy cây vàng đấy.
Ờ. Trời ơi, ghê vậy hả? Trời ơi, mất cả mấy cây vàng luôn là cũng căng lắm á. Tức là, ừm, kiểu như là, nó liên quan gì tới cái việc mà đăng nhiều lên mạng xã hội vậy?
Đó. Thì, ờ, hiểu đơn giản là vầy, bây giờ, đúng hông? Nhà bạn có 3, 4 người thì, à, đăng Facebook á thì, à, ai cũng biết là nhà bạn có bao nhiêu người đó, đi du lịch thì cũng đăng bao nhiêu người đó chụp hình post lên mạng, thì cái cơ hội để cho bọn trộm vào, kiểu, ờ, biết gia chủ hông có nhà đi mấy ngày mà, tha hồ mà tung hoành.
Ờ. Ờ. À! Wow! Trời ơi, ghê vậy luôn. Nói chung là cũng, à, đăng nhiều quá, rồi không có chọn lựa thông tin nên đâm ra là cũng gây ra nhiều cái ảnh hưởng, đúng hông bạn? Kiểu, mất luôn cả mấy cây vàng như vậy là khá là nhiều, tạo tạo cái cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng vào nó. Ồ. <clicks tongue> Ghê quá, ghê quá! Rồi. Vậy thì qua những cái điều mà bạn, à, bạn mới vừa kể đó là bạn cũng đã thấy được rất là nhiều cái hậu quả mà không có được tốt cho lắm khi mà đăng quá nhiều trên mạng xã hội, đúng hông? Ừm. Vậy thì, à, bản thân bạn á là sau khi mà thấy vậy rồi thì bạn sẽ lựa chọn là đăng những cái gì trên mạng xã hội để có thể giữ được cái sự, gọi là, à, riêng tư một xíu, chẳng hạn như là cái nào thì nên đăng công khai, cái nào thì nên đăng riêng tư chẳng hạn?
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác, chính xác. Ờ, mình thấy vầy nha, những cái mà nó công khai á, thì những cái, ơ, nó nó có thể là mình chia sẻ thoải mái với mọi người, những câu chuyện vui, những cái gì đó tích cực mang lại những cái tích cực cho mọi người thì khi đó mình đăng công khai tích cực. Đúng rồi, còn những cái gì mà nó buồn một chút hoặc là mình, à, tâm sự riêng của mình hoặc là những cái ảnh hơi nhạy cảm hơn, ví dụ mình đi ăn, đi uống chơi với với bạn bè đi, thì chỉ có người thân của mình, những người bạn thực sự của mình thì mình mới nên chia sẻ thôi.
Ờ, vậy á hả? Ừm. À, nói chung là cũng phải kỹ, đúng hông? Dạng như là người nào thực sự thân thiết thì mới biết là mình đang đi đâu chơi này nọ, đúng hông? Còn mà mấy người lạ hay là người hông quen biết thì mình không có cho họ biết nhiều thông tin của mình làm gì. Ờ. Ra là thế, cũng hay đó chứ! Thế thì bạn à, những cái việc mà như là, ừm, sử dụng mạng xã hội nhiều á, thì nó sẽ cũng ảnh hưởng tới cái những gì mình đăng lên là ai thấy nữa, đúng hông? Ừm. Ưm.
Đó, đúng, đúng. Đúng đúng nha, bây giờ bạn hình dung đi, ờ, như mình hồi xưa đi, mình hồi xưa thì rõ ràng mình, ờ, đăng nh vớ vẩn, rồi mình tán gái không thành, đó là bài học quan trọng nhưng mà có những người mình thấy nha là họ hay khoe con đi, hay khoe con mình lên mạng xã hội, và chính cái đó là sự so sánh với những phụ huynh khác, kiểu như, là họ không có vui. Hay là khi mà ví dụ bây giờ con họ không bằng con của mấy người khoe đi, thì họ cũng buồn, chạnh lòng, mà chính những đứa trẻ đó đó, cũng sẽ thấy buồn mà.
Ờ. <laughs> Ô! Trời ơi! Ờ, thiệt, thiệt, thiệt, cái này là nó sẽ gây ảnh hưởng rất là nhiều tới cái t tinh thần cũng như là tâm lý của tụi trẻ, đúng không bạn? Của tụi nhỏ. Ừm.
Đúng, đúng, thật ra thì, ờ, nó là như vậy, cho nên, ơ, với mình nha, mình, ờ, cảm quan là ví dụ như bây giờ, ờ, những câu chuyện truyền động lực, truyền cái gì đó năng lượng tích cực thì mình nên làm, và những cái ảnh hưởng người khác á thì, ờ, nên hạn chế đi.
Ờ. Ừm, hiểu, hiểu, hiểu. Rồi vậy thì là bạn cũng nhận ra được rằng là n nên đăng cái gì, rồi không nên đăng cái gì rồi đó. Thế thì nha, ở trên những cái nền tảng mạng xã hội chẳng hạn như là Facebook nè, rồi Instagram, rồi Zalo, TikTok đồ đó, thì, ờ, bạn có sử dụng những cái cái cái công cụ mà mạng xã hội nó cho phép á, để cho bạn có thể phân ra và lọc lại những cái cái đối tượng nào thì nên coi cái gì hông?
Ơ, có chứ, ví dụ nha, mình sẽ có những cái đối tượng riêng, ha. Giống như là, toàn bộ bạn bè đi, thì mình sẽ đăng những cái, a, ví dụ đi là có những bài hát hay nào đó đi, thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người nghe những bài hát đó. Rồi, những cái mà hơi, a, b bí mật xíu, dụ mình đi ăn với bạn bè của mình, thì mình chỉ để cho bạn bè mình thấy thôi, mình sẽ tag tên nhiêu đó thôi, chẳng hạn như vậy, ha.
À. À, à, à. À! Ừ. À. <laughs> Cũng hợp lý ha. N n cái nào, à, kiểu, mình muốn muốn share cho bạn bè thì bạn sẽ share nó cho bạn bè, đúng hông? Chia sẻ cho bạn bè cái nào cho gia đình hay là cho cái khác thì thì cũng cũng có thể phân qua, phân qua phân lại, những cái nào hợp lý thì đăng bên đó thôi, hợp lý quá chứ.
Rồi, ừm. Đúng rồi. Đúng. Nhưng mà còn, ơ, còn một cái nữa mình cũng quan sát như vầy. Có nghĩa là thông qua một số trang mạng xã hội á thì, à, những nhà tuyển dụng á, họ cũng có thể là coi bạn sống như thế nào? Làm việc ra sao? Có chuyên nghiệp hay không? Bây giờ bạn cứ đăng những cái nó hơi, a, kỳ cục, nó hơi hơi phản cảm, những nhà tuyển dụng họ cũng sẽ ngại mà tuyển bạn làm việc nữa.
Ờ, sao vậy? Trời ơi, ghê vậy hả? Hay vậy luôn á hả? Nói chung là họ cũng xem vào những cái mà mình đăng trên mạng xã hội để mà đánh giá mình luôn!
Có chứ.
Wow! Là là khó ảnh hưởng tới công việc luôn. Ghê vậy! Không ngờ luôn á. Rồi vậy thì, à, nếu mà bạn đã nhận ra được nhiều cái ảnh hưởng mà x gọi là, ờ, không có được tốt cho lắm á, khá là tiêu cực đến từ phía mạng xã hội khi mà đăng công khai như vậy á, thì, à, bạn có đưa ra những cái, gọi là, tiêu chí để mà bạn lọc lại cái nội dung để mà đăng, ơ, đăng lên mạng hông? Kiểu như là, mấy cái chuyện như là hình hình ảnh của gia đình, chuyện riêng gia đình đồ này nọ nè, hay là những thông liên quan tới công việc đồ, vân vân, đi chơi đồ nữa?
nhí hả? Có nha. Có, có. Ờ. Ví dụ nha, cái, gọi là, cái hình ảnh gia đình á thì mình rất là ít, hạn chế đăng lên mạng xã hội. Tại vì, à ví dụ mình mình để ý có rất nhiều người họ hay post ảnh con của họ lên mạng xã hội, những đứa nhỏ thôi, nhưng mà cái kiểu sẽ làm cho nhiều người họ cảm thấy á, là bị khoe con quá mức thì họ không thích, họ sẽ toxic.
À. À, tức là họ họ họ họ toxic luôn á hả? Ghê vậy hả?
Đúng hông? Thì mình mình sẽ rút rút, ưm, kinh nghiệm từ viện đó. Đúng rồi, mình sẽ kinh nghiệm là mình sẽ hông đăng con nhỏ lên mạng xã hội nè. Rồi, ờ, cuộc sống cá nhân quá, ví dụ, mình yêu ai, như thế nào cũng hạn chế đem lên mạng xã hội luôn.
Ừ. Hay quá ta! Nói chung là cũng có nhiều cách, đúng hông? Và bạn bạn cũng, a, giới hạn lại những cái mà thứ liên quan tới, ơ, con của bạn đồ mà nếu mà đăng lên mạng xã hội hả? Ừm.
Ừm, đúng hông? Đúng rồi, đó. Đúng rồi, một cái nữa thấy cũng nên làm là tắt cái vị trí đi.
Là cái gì vậy? À! Cái tắt vị trí ở đây là mà cái cái cái, a, tính năng mà định vị của cái điện thoại, đúng hông?
Tắt vị trí đi. Ừ, định vị của của đúng rồi, định vị của cái ứng dụng. Ví dụ bạn đăng tấm hình đúng hông? Thì sẽ hỏi là chọn vị trí, nhiều người sẽ post họ đang ở đâu, chỗ A, chỗ B, chỗ C nào đó. Tắt đi, đừng để.
Ờ. Hay quá! Tức là cũng bạn cũng suy nghĩ rất là nhiều tới cái vấn đề mà kiểu, ơ, nên nên cho người ta biết là mình đang ở đâu hay không, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi, cái đó cũng khá là nguy hiểm đấy. Những đối tượng lừa đảo đó có thể là biết vị trí của mình thì cũng không an toàn.
Vậy á hả? Ồ, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu. Nói chung là cũng có có rất là nhiều cách để mà, ừm, moi được cái thông tin của cái người dùng mạng xã hội từ, ờ, từ cái phía mà của cái bọn người xấu, đúng hông bạn? Cho nên là nếu mà mình, kiểu, ơ, muốn an toàn thì mình nên hạn chế chia sẻ mấy cái thông tin liên quan tới cái cái vị trí mình đang, a, đang đăng hình á ha.
Đúng rồi. Đó, đó, đó.
Rồi, rồi. Ô kê, mình hiểu nha. Cũng rất là hay á, bạn chia sẻ như vậy là mình cũng đã hiểu hơn rất là nhiều, à, tại sao mà mình nên đăng cái gì mà công khai, đăng cái gì riêng tư rồi đó. Vậy thì, à, ưm, về cái việc mà công khai á, thì bạn sẽ đăng cái gì mà để công khai?
<chuckles> Ô kê. Ờ, công khai thì, à, ví dụ luôn, cụ thể ha. Ờ, ví dụ nha mình sẽ có một cái nh nhóm đối tượng là làm việc công ty đi thì, ờ, mình sẽ đăng những tấm hình, ờ, sinh hoạt, vui chơi công ty và chỉ những người đó mới được thấy thôi, nó công khai phần, á.
Ờ. Cũng hợp lý. Ừm. Ưm, như vậy cũng ô kê đó.
Ơ, rồi, ví dụ mình đi, ơ, du lịch với công ty thì mình cũng sẽ đăng. Ờ, đi, ờ, ng đi, a, đi, ơ, gọi là, team building với công ty, đó. Cái đó là một cách vừa để thể hiện cái tinh thần trách nhiệm trong công việc mà vừa là thể hiện, ờ, mình cũng vui vẻ với đồng nghiệp của mình.
Hay ta, hay á, cái cái này cũng hợp lý đó, tức là nó sẽ giúp cho bạn, kiểu, là tăng được cái cái cái tương tác với những người đồng nghiệp và cũng là, ừm, tăng cái cái cái cái năng suất công việc của bạn, kiểu như, là cái mối quan hệ đồ, đúng hông?
Đúng hông? R Đúng rồi, ví dụ giờ mình, ờ, thấy một cái hoàn cảnh nào đó quá khổ mà thường bạn biết ở trên mạng sẽ có những cái bài mà kêu gọi từ thiện chẳng hạn đi.
Ừ.
Thì mình sẽ chia sẻ những cái bài đó công khai luôn.
Công khai ra luôn.
Đăng lên cho tất cả mọi người ai cũng sẽ thấy, ờ, tại vì c một người thấy sẽ có thêm cơ hội để mà giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn đặc biệt đó, ví dụ như bảo lũ ở miền Trung, rồi nước ngập ở miền Tây nè.
Ồ. À. Hay vậy ta. Tính ra là nhiều cách quá đó chứ. Mà khi mà đăng đăng lên được cái cái cái mạng xã hội những cái điều công khai mà ch chia sẻ về những cái điều mà, ờ, là thiên tai đồ này nọ để mà chia sẻ cái tình thương của mọi người, đúng hông bạn? Ừm, à, hiểu, hiểu là những cái đó thì nên đăng công khai. Còn cái gì nữa hông bạn? Hay là nhiêu đó thôi?
Rồi. Tích cực, tích cực. Ừm, thật. Đúng rồi. Ơ, thì nói chung mình thấy cũng nhiều nhưng mà để, ơ, tóm tắt lại nói chung á là những cái gì mà tích cực, gọi là, lan tỏa những cái năng lượng tốt, những cái mà làm việc thiện chẳng hạn đi, thì mình nên đăng công khai còn những cái thông tin nó hơi riêng tư, nó cá nhân, nó ảnh hưởng tới nhiều người á thì mình hạn chế, mình sẽ chia ra những nhóm nhỏ khác nhau để mình đăng.
Ừ. Rồi. Rồi, hiểu, hiểu luôn. Mình cũng, ơ, rất là không có nhiều cái cái cái cái kinh nghiệm trong cái vấn đề này mà bạn chia sẻ như vậy, xong là mình, à, hiểu hơn cực kỳ, cực kỳ nhiều, ờ, để nên đăng cái gì công khai rồi đó. Vậy thì, ờ, chốt lại là những cái riêng tư nữa thì sao? Ừm, công khai thì nói rồi.
Ưm, ừm, riêng tư nha. Thì, à, ví dụ bây giờ mình, à, đi ăn với người yêu mình đi, đi ăn người yêu đi, thì, ờ, sẽ có những cái, gọi là, người yêu cũ chẳng hạn, đúng hông? Thì mình hông muốn bị soi, a, bị người yêu cũ, người yêu mới mình soi, hay người yêu cũ của mình soi thì mình cũng hạn chế đăng công khai đi, kiểu vậy, <laughs> đúng hông? <laughs>
Ừm. À. <laughs> Ờ, nói chung là tránh tránh bị soi nữa, đúng hông? Hay quá ta! <laughs>
Đó, ừm, giống như trường hợp mà lúc nãy mình kể hàng xóm của mình đó, đi du lịch này kia cũng hạn chế đăng, kiểu, ngư khá là nguy hiểm. Tự mình, ờ, tạo cái cơ hội cho những cái ng kẻ gian có cơ hội, đó.
Rồi, hiểu, hiểu. Đồng ý, đồng ý, làm như vậy là cũng đúng là tạo ra nhiều cơ hội cho kẻ gian thiệt, nếu như mà không đăng thì đã có khi là người ta cũng không biết là cả nhà mình đi chơi đúng hông bạn? Ừm. Ô kê, ô kê. Rồi, à, vậy thì chốt lại là, ừm, nên đăng những cái gì hay là không đăng những cái gì ở chế độ riêng tư hay là công khai là bạn cũng chia sẻ rồi, và mình thật sự á nha, là đã rất là mở mang và rất là biết rất là nhiều hơn về cái việc này luôn á. Ờ, mình, à, thật sự cảm ơn bạn cực kỳ nhiều, cực kỳ nhiều vì đã chia sẻ chi tiết như vậy nha!
Đúng rồi, là cơ bản thế. Rồi, ô kê, mình cũng cảm ơn bạn nhiều nghe vì đã lắng nghe câu chuyện của mình ha. Cảm ơn bạn nhiều ha!
Ô kê, chào tạm biệt bạn nhá!
Rồi.